Ừm, khi mà mình đi khám á bạn, thì bác sĩ nói là mình bớt nói lại. <laughs> Mình đừng nói nữa, ừ, tại vì nói nữa là đi gặp bác sĩ nữa.
Ừm. Ừ. <chuckles> Giáo viên mà ngưng nói thì thôi. Ừm, tức là bị viêm họng cấp hả, hay sao bạn?
Mình bị, à, ừm, viêm thanh quản.
Wow! Viêm thanh quản hả?
À. Rồi. Ừm, cái thứ hai nữa là về thời gian á bạn. Là ngoài cái thời gian ở trên trường trên lớp gặp, ờ, học sinh ra học sinh viên ra thì mình còn phải nghiên cứu nữa.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừ. Bạn phải viết bài hả?
Nếu mà